Oh. Oo. <snorts>
Kasi, gawin namin 'yon no'ng maliit kami. <chuckles> Tatakbo. <chuckles> Kumbaga, kasi sa amin no'n, ang ang ang aming, ah, goal, kumbaga, ang aming, kailangang marating o ma-accomplish, eh, yung, makapag-doorbell ka na hindi ka mahuhuli, tatakbo ka. 'Pag natapos na ikaw mm, 'pag natapos na ikaw yung ikaw, yung susunod naman sa'yo. So, parang ang thrill do'n, "Hala, ako na yung susunod", kinakabahan ka na no'n, eh. Ngayon, ano naman, nag-doorbell naman ako, pinag-doorbell ko siya, pero yung pinag-doorbell-lan namin, kakilala na, siyempre. Kasi, hindi ko na alam din ang ugali ng mga tao ngayon, mahirap na. So, no'ng dumorbell, takbo kami pareho, tapos no'ng lumabas siguro lumabas yata yung asawa ng barkada ko, eh, tapos sumenyas na lang ako. Tapos tinuro ko yung yung anak, ah, ano, parang siguro na na na-gets niya, <snorts> na ano na 'yon, kung ano yung kalokohan na tinuro ko sa kan
<chuckles> Ano 'yon? Tapos tatakbo? Ay. <chuckles> Oo. Oo. Hindi ba hindi mahuhuli, kailangan mabilis. Mm. Oo. <chuckles> Oo. Kakilala naman, mm. Oo, totoo. Mm. Oo. Oo. <chuckles> Yung kalokohan niya. I do'n ba, ah, nagkakaroon lu lumalim ba yung bonding niyo, kasi sa mga ginagawa mo na yan na, pinapasa mo rin sa kanya yung mga, natutunan mo no'ng, kabataan mo, no'ng bata ka? Oo. Ano yung naging epekto? Oo.
Oo. Yung makadagdag 'yon Ano din talaga kasi, um, hindi lang naman yung, pag-do-doorbell, siyempre yung ibang larong sipa, 'yan.
Ayan, oo.
Kaniya, pang, sarangola. Tapos, ah, paggawa ng eroplanong papel, tsaka bangkang papel. Ang naging ano, siyempre, yung relasyon naming mag-ama, ah, matibay do'n, at 'yon din ang nagsisilbing ala-ala naman niya.
Papel, mm. Ah, mm.
Na, 'kumbaga yung mga bonding namin, 'pag, ah, 'pag pauwi kami galing sa, eskwelahan niya, 'pag sinundo ko siya, gano'n. Ayun, mga tinuturo kong mga laro at libangan. <chuckles>
Mm. Oo. Oo. Totoo naman. Maganda 'yon, ah, kasi, at least, ikaw din, hands-on ka sa anak mo, 'di ba? Alam mo din yung tama na, <sniffs> pinapakita mo din sa kanya, tsaka nag e-enjoy siya, 'di ba? Hindi basta oo, ano ba yung mga ano naman yung mga ano, yung mga bagay na, pinagbabawal mo naman sa kanya, noong bata naman siya? Kasi na-experience mo 'to no'ng, no'ng pagkabata ka, eh, yung mga bagay na, na-experience mo na hindi maganda. Tapos, um, tinuro mo sa kanya na, "Eto yung mga hindi mo dapat gawin". May mga gano'n bang scenario?
Mm. Saktuhan lang. Hmm.

Mm. Paano naman yung ano, yung yung lasa? Alam mo ba yung bata tayo, kasi sino ba yung nagluluto sa inyo madalas?
Ah, sa'min siyempre, nanay. Lalo nung panahon namin ano, talagang housewife lang sila, eh. <chuckles>
Nung bata? Oo, yung nanay oo. Ah, o, oo nga 'no. Sila yung madalas nagluluto 'no. Pero nung habang lumalaki ka, ano ba, parang hinahanap mo ba yung luto niya na ano, na natikman mo nung bata ka?
M Oo. Mm, lalo na siguro nung ako'y, papunta na ng mag magsasarili na ako at ako'y papamilya na, dun talaga pumapasok na ako.
Oo.
Hinahanap ko yung mga luto ng aking inay, eh. Siyempre mamimiss ko yun, eh, kapag ako sa magkakaroon na ng sariling pamilya ko. <chuckles>
Ayan, mm. Mm. May Oo, totoo. May paborito ka ba? May particular ka ba na luto niya na talagang nagustuhan mo at hinahanap-hanap mo?
Meron. Ah, yung ano, um, tawag dito, yung 'pag nagluto siya ng mga may sabaw na ulam kagaya ng nilaga, sinigang, eh. Ang mga pilipino talaga mahilig na kanin, 'di ba? 'Pag kumain, may kanin. So, lalagyan mo ng oo, masabaw kasi kami nung kabataan na bahay sa'min, pero may pamilya na, talagang mahilig sa sabaw.
Ayun, oo. Hmm, sarap, oo. <chuckles> Ayan, totoo. Kanin is life, ika nga 'no. Hmm, mm. Oo. As